Hi, ich bin in 'ner richtigen Zwickmühle momentan. Ich habe 'n paar Jobangebote. Und ich kann mich da gar nicht so richtig navigieren. Ich habe 2 so ja, sehr gute, und ein so 'n 3., was ich auch bisschen abwäge, aber ich weiß nicht, wie ich irgendwie weiter, gehen soll.
Mhm. Mhm. Okay, dann würde ich dich jetzt einfach mal fragen, ähm. Welche Angebote stehen denn jetzt zur Auswahl? Und, ähm, bis wann müsstest du denn entscheiden, ähm, wie du jetzt weiter vorangehen möchtest?
Also meinen alten Job habe ich jetzt gekündigt für Ende dieses Jahres. Und die, äh, nächsten Jobs, die fangen so, ja, Anfang nächsten Jahres. Äh, ich würde sagen, das eine war im Februar, das andere war erst im, äh, April.
Okay. Okay. Also, das ist quasi alles fürs nächste Jahr, richtig?
Genau, richtig.
Und, ähm, was für Angebote stehen denn jetzt genau im Raum?
Ach so, Angebot A ist für 'ne größere Firma. Ähm, die Bezahlung ist auf jeden Fall besser als beim jetzigen Job. Äh. Es ist 'n sicherer Job. Aber die Projekte, an denen ich arbeiten werde, die wären so 'n bisschen öde, langweilig sein. Ich mache so, äh, 3D-Modell und sowas. Und das zweite Projekt B. Das ist für so 'n ganz frisches neues Unternehmen von 'nem, äh, Uni-Kollegen von mir, äh. Die Bezahlung ist eigentlich nicht schlecht, aber weniger als bei Angebot A. Aber die Projekte, an denen wir arbeiten werden, sind unglaublich cool. Da habe ich aber auch Gewissensbisse. Ich weiß ja nicht, wie lange die Firma wirklich aufbleiben wird sowas ist ja nicht immer hundertprozentig, solche Firmen, die so gerade starten.
Mhm. Okay, okay. Mhm. Mhm. Okay. Dann würde ich sagen, wir müssten jetzt erst mal kurz die Prioritäten klären. Was ist dir persönlich denn am wichtigsten? Ist es eher das Geld? Ist es 'ne gute Zeit zu haben? Ist es deine eigene persönliche Entwicklung? Es gibt ja viele Möglichkeiten. Was ist dir persönlich am wichtigsten?
Ah. Sind eigentlich alles s sehr wichtige Punkte für mich. Hm.
Weil wenn du jetzt nur nach dem Geld gehen würdest, wenn du jetzt sagst: „Geld ist nämlich das Wichtigste“, dann müsstest du rein theoretisch ja Angebot A direkt annehmen, weil die bezahlen besser. Aber wenn du es klingt ja für mich so, als findest du für mich persönlich klingt es so, als findest du Angebot B interessanter. Einfach, weil du da vielleicht das Gefühl hast, dass du mehr Spaß haben könntest. Du bist mit 'nem alten Unikollegen. Ähm, du kannst dich da vielleicht auch besser entwickeln, dadurch, dass die Firma halt eben sich am Aufbauen ist. Ähm, bei Angebot A müsstest du dich ja dann eher beweisen. Und, ähm, du machst es dann vielleicht nur fürs Geld. Du weißt nicht, wie die wie die an wie wie die Projekte sein werden. Also, das hat ja alles seine Vor und Nachteile. Deswegen. Was ist denn was spricht dich denn so im ja, was spricht dich denn eher an, gerade?
Hm. Das stimmt. Das stimmt, ja. Genau. Ja. Eigentlich schon B. Also, genau wie du sagst. Das ist halt die Projekte sind viel cooler. Und diese Entwicklung ich kann ich werde dann quasi als, ja, der der leitende, äh, 3D, äh, Künstler da arbeiten. Also, ich bin der, der die Projekte macht. Ich bin auch der einzige 3D-Künstler erst mal in der Firma und werde dann wahrscheinlich auch, kann ich mir gut vorstellen, der wenn wir weitere Angestellte haben, dass ich die dann anlehre, dass ich das Team leite. Und das sehe ich in ja, in in in Angebot A könnte das auch existieren. Aber genau wie du sagst, ich muss mich beweisen. Ich muss dafür durch diese grauenvollen, langweiligen Projekte durch. Und, ach, ich weiß nicht, ob das was für mich ist.
Mhm. Ja. Ja. Genau. Mhm. Ja, das sind, ähm das sind auf jeden Fall komplett legitime Gedankengänge, die du hast. Und ich kann dich vollkommen verstehen. Ich persönlich würde dir immer raten, nach deinem nach dem Gefühl zu gehen. Wenn du jetzt nur wegen Geld Option A überhaupt in Erwägung ziehst, finde ich das 'n bisschen kritisch, einfach aus dem Grund, da du dich selber vielleicht auch 'n bisschen verrätst, weil es kann ja wirklich sein, dass du das nur wegen dem Geld annimmst aber dann Option B hast, wo du halt auch wirklich viel mehr Spaß haben könntest. Wo du die Entwicklung, die Persönlichkeitsentwicklung von dir auch, äh, besser ausleben kannst. Und ich glaube, dass- dadurch, dass es halt Uni-Kollegen von dir sind- dass die Atmosphäre auch viel angenehmer wäre für dich, als jetzt Option A.
Mhm. Ja. Mhm. Das st das stimmt schon. Das stimmt. I ich denke mir das auch. Aber da ist halt bei, äh, Option B ist halt, ja, nicht nur das Geld, sondern diese Stabilität von dem Ganzen. Was ist, wenn die Firma in 12 Monaten nicht mehr existiert? Und ich glaube nicht, dass ich Angebot A wieder bekomme. Das ist jetzt so 'ne, einmalige Chance quasi, dass ich in diese Firma komme, weil die sonst nicht so oft neue, äh ja, neue Leute, vor allem nach dieser ganzen KI-Geschichte. Es werden so viele jungen Talente mit KIs ausgewechselt. Und ich sehe das jetzt so als die einzige Möglichkeit, diese Stabilität zu haben.
Ja. Ja, ja. Ja. Okay. Also ist dir quasi Stabilität jetzt doch wichtiger als deine Entwicklung und, ähm, das Geld. Dir ist also sch quasi Stabilität am wichtigsten. Höre ich jetzt so raus.
Ah, ich weiß es nicht, ehrlich gesagt, das ist ja meine Zwickmühle. Ich kann mich
Ja, ich Ja. Also, du ziehst es auf jeden Fall in Erwägung, die Stabilität der Firma. Ich würde dich jetzt einfach mal fragen: Was w was kann denn passieren? Was passiert denn dann, wenn die Firma jetzt nicht mehr offen bleibt? Glaubst du, du wirst dann auf der Strecke bleiben? Oder hast du dann Weil, du musst dir vorstellen, selbst wenn das Ganze nix wird, hast du doch trotzdem 'ne schöne Erfahrung eventuell mitgenommen und a bist an dir selber gewachsen.
Genau. Äh. Mhm. Das stimmt schon. Daran habe ich gar nicht gedacht, dass das diese, ja, diese persönliche Erfahrung ist.
Ja, also, das kommt halt dazu. Und, ähm, ich glaube auch nicht, dass du dann unbedingt Probleme haben wirst, jetzt was Neues zu finden. Also, wenn du jetzt dieses Angebot von, ähm, von Option A hast, was ja wirklich na nach 'nem Top-Angebot klingt, dann wirst du ja nach mehr Erfahrung im Lebenslauf ja auch weiterhin so Angebote kriegen können. Warum denn nicht?
Das stimmt. Das stimmt schon, ja. D d das ist schon sehr legitimer Punkt. Ich habe halt nur durch diese auch Entwicklung mit der mit künstlicher Intelligenz, ich habe vor kurzem gesehen, es gibt jetzt, äh, Webseiten, wo man sich aus einem Bild 'n 3D-Modell erschaffen kann. Ich habe halt einfach komplett Angst, dass ich dann gar nix mehr zum Arbeiten habe in 1, 2 Jahren.
Ja. Aber ist es dann nicht eher so, dass Option A dadurch, dass die so groß sind, eher auf diese, o ähm, KI-Optionen zurückgreifen werden als jetzt Jobangebot B?
Mhm. Guter Punkt.
Wenn du das Ganze so siehst, dann wür wäre ja deine, das Jobangebot A eher dazu bereit, ähm, KI in Anspruch zu nehmen, als jetzt so 'ne kleine Firma, die halt eher auf Studenten baut, weißt du?
An sich stimmt das schon. Ich dachte mir halt, dass ich in diesem 1 Jahr genug, ähm, ja so genug Wurzeln schlage in diesem in dieser Firma, dass ich vielleicht nicht ausgewechselt werde, aber das weiß man ja ehrlich gesagt auch nie, wenn du das gerade so ansprichst.
Ne, vor allem, wenn du ja sagst, dass du bei Option B ja auch 'n viel höheren, äh ein viel höheren Status haben würdest. Du sagst: „Du wärst da der 3D-Lead, bei Option A“, da wärst du ja wahrscheinlich einfach nur 'n 3D-Artist, nehme ich an, oder?
Ah, das ist schwierig. Genau. Genau richtig.
Ja, und ich glaube, 'n 3D-Artist ist einfacher mit KI zu ersetzen als ein 3D-Lead.
Ja, das stimmt. Na ja, klar. Da muss ich aber auch, ja, so Weiterentwicklungen machen. Denkst du, das werde ich in der sch Firma schaffen? Oder, soll ich mir da irgendwie aus nochmal irgendwie mich vorbereiten für?
Wie meinst du denn jetzt genau?
Ja, soll ich mich auf diese Situation schon irgendwie vorbereiten und irgendwie so, ja, mir angucken, was so 'n 3D-Lead macht, oder soll ich erstmal sicher in meinem Bereich bleiben?
Ähm, ich würde mich auf jeden Fall informieren beziehungsweise Informationen sammeln, 'n bisschen recherchieren und auch zu schauen, was zu Max Wachstumsmöglichkeiten du haben kannst, inwiefern du selber überhaupt wachsen kannst und was du noch dazu lernen kannst. Weil, du du kannst ja auch anfangen, dich schon mal mit KI-Modellen auseinanderzusetzen, um eventuell dann andere Jobangebote auch zu kriegen, die sich dann auch bisschen zukunftsorientierter abspielen.
Ja. Mhm. Oh, okay, interessant. Also dann so vielleicht sogar nicht nur normaler 3D-Artist, sagst du, sondern jemand, der aktiv KI benutzt.
Genau, weil, wie du schon sagst, es ist ja es ist ja 'ne Entwicklung, der werden wir nicht entkommen können. Und, ich nehme mal an, wenn du jemand bist, der die KI's auch beherrscht und zudem auch noch das Ganze selber manuell beherrscht, dann werden deine Chancen eigentlich nur größer.
Ja. Das stimmt schon. Ja, da da sagst du schon 'n paar echt gute Dinge. Ich ich ich glaube, ich weiß, w was ich machen werde.
Dann will ich dich einfach noch mal fragen: Was willst du denn machen?
Ich glaube Option B ist, äh, ist ist das Bessere. Option B würde mich, glaube ich, viel mehr erfüllen.
Mhm. Gut, dann probier's einfach aus. Du hast im Endeffekt nichts zu verlieren. Jobangebot A ist nicht so gut wie Option B. Einfach dadurch, dass du da was 'ne ganz andere Position hast und halt mit Leuten zusammenarbeitest mit mehr Stabilität für deine Rolle. Ähm, und wie gesagt, je mehr Erfahrung du sammelst, desto mehr Jobangebote wirst du dann auch später im weiteren Verlauf bekommen, ähm, und das hat eigentlich nur positive Auswirkungen für dich.
Okay, ja. Ja, das sehe ich auch. Äh, boah, ich war wirklich in der Zwickmühle. Das das Gespräch war echt, äh äh, ja erleuchtend für mich. Ich danke dir vielmals. Also ohne dich hätte ich, glaube ich, gar nicht so 'ne Entscheidung treffen können.
Freut mich sehr, wenn ich dir helfen konnte. Falls du noch irgendwas hast, kannst du mich jederzeit fragen.